Oh mein lieber Gott, <exhales> hier hast du ja ganz schön mit dem Glück gespielt. <clears throat> Und, ähm also, bei mir war's jetzt halt so, ähm also, ich habe mich halt, äh, um dir das zu erklären, ich habe mich, äh, jetzt 12 Jahre um meinen Sohn gekümmert mit geistiger Behinderung. Ich habe noch 'nen 2. Sohn, Trennung vom Vater und, ähm, mein Sohn wohnt jetzt nicht mehr bei mir. Das heißt, ich kriege keinen Unterhalt mehr und auch nicht mehr das Pflegegeld. Da fällt schon 'ne Menge Geld jeden Monat weg. Und, ähm, ja, jetzt habe ich noch einige Rückzahlungen zu machen und die muss ich auch erstmal aufschieben, weil, ähm, ich momentan das Geld nicht habe. Und wenn ich das alles bezahle, habe ich kein Geld mehr für die nächsten Monat Miete. Und, ähm, das ist halt schwierig. Also, momentan, <chuckles> wenn ich nicht auf Instagram unterwegs bin, bin ich dankbar, dass ich 'n Dach überm Kopf habe.
Hm. Mhm. Mhm. Oh. Hm. Okay, das ist natürlich 'ne heftige Situation, in der du dich da befindest. Ja, da gucken wir mal, wie wir da 'n bisschen gegensteuern können. Was würdest du denn sagen, wie oft gibst du denn solchen Kaufimpulsen, äh, nach?
Also, momentan kann ich's nicht mehr, aber ich habe letztens hatte ich da die gehabt, weil ich mir was Schönes gönnen wollte und, ähm, dann habe ich's mir einfach gekauft und dann waren auch schon mal gleich direkt 250 € weg.
Hm.

Hi, ähm, ich bin auf Social Media unterwegs und man sieht dann immer, was andere Leute so alles haben. Ne? Also, ich bin also ich bin sowieso, ähm, ein sehr kreativer Mensch und ich ich habe so 'n gutes Auge für Farben und Formen. Ähm, wenn ich dann halt, äh, sehe, wie die eingerichtet sind oder was die an haben, ähm, dann also, mir gefällt das sehr, ich kriege da gleich 'n Anklang für, also, es spricht mich an. Und dann mache ich mir halt so 'n Druck mit: „Ja, ich musste das auch haben” oder: „Ich möchte das auch haben.”
Mhm. Mhm, ja, okay, das Problem kennen viele. Da sind soziale Medien ja auch nun wirklich einladend für was sind das denn so in der Regel für Sachen? Hast du da Beispiele?
Na ja, zum Beispiel Inneneinrichtung. Also, ich folge da einigen Leuten, die 'n Wahnsinns Zuhause haben oder oder auch Magazine, die halt solche tollen Zuhause fotografieren, ne? <tsk> Und, ähm, ich meine, da musst du <sighs> da musst du 'ne 1.000.000 im Jahr verdienen, um das alles, äh, zu bauen und da bin ich weit von entfernt. Aber irgendwas in einem, ich glaube, das ist dieses menschliche oder dieser soziale Effekt, der dann in einem aufkommt, der sagt: „Oh, ich möchte das auch gerne.” Ich möchte auch gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich in in so 'ner in so 'm Haus oder in so 'ner Wohnung bin, weißt du?
Mm. Mhm. Mhm. <chuckles>